آآ عندِك مثلًا في أغنية كنت باحب أسمعها دايمًا عايز أقول لِك يعني أفتكر بالذكريات بجد لمّا أنا باكلمِك دلوقتي كده بارجع بالذكريات، كانت أغنية لازم أسمعها هناك وأنا عارفة اسمها غنّيت للهوا، ليها هي برضه لفيروز ل لعايدة الأيوبي، باحب أسمعها لها جدًا، آه باحب أسمعها جدًا ليها. فبصراحة يعني البحر أصلًا جَوّه
آه، عايدة، آه. إمم.
غير طبيعي يعني بجد يمكن عارفة اللي هو يكفي بس كده قعدة ال قعدة الكافيه دي والّا كمان بقى سيبِك من قعدة الكافيه بقى قعدة اللسان. إحنا في جنبنا كده حاجة زي لسان كده ممتدة في البحر، <tsk> ده حاجة تانية بقى، ده حاجة تانية كده بقى والموج عارفة بقى في في الشتا، الموج بيكون زي ما تقولي إيه فيه هَيَجان كده في الموج، بيكون يقعد يطلع بقى على البحر لدرجة إن أنا قبل كده <laughs> أنا تقريبًا التليفون بتاعي باظ يعني لولا إن هو يعني عارفة اللي هو لولا الحمد لله إن التليفون كان waterproof آه، يمكن كنت أنا واقف فباصوَّر، عايز أقول لِك الموجة مرّة واحدة ضربت في الصخ في الصخور بتاعة ال بتاعة اللسان في آخر اللسان، غرقتني، أنا بقيت عامل زي السمك المبلول.
إمم. آه. <laughs> أيوه. جميل. آه. <chuckles> من من شدة المَيّة؟ في عِز الشتا. <giggles>
والله العظيم أنا بقيت عامل زي سمكة وواقف كده اللي هو إيه يعني عمّال أضحك، وكان في واحد صاحبي معايا في اليوم ده هو سافر معايا وكده، قعدنا نضحك أنا وهو، يعني لولا بس إن التليفون والله بجد waterproof هو كان زمانه باظ، هو باظ شوية برضه يعني المَيَّة دخلِت جوّه الsocket ودك دخلِت جوّه socket الشحن وكده، بس الحمدلله قدرت أصلحها يعني.
طب كويس. <laughs> معلش، بس كنت مبسوط باللحظة و وخدت صورة حلوة وكده، فحاجة تشيل حاجة. <chuckles>
دي حقيقة. بالضبط، بالضبط كده. فلا لأ بجد
طب أنا كنت ل ع عايزة أسألك <tsk> بت يعني غالبًا بتحب تبقى قاعد في اللحظة دي لوحدك، والّا ممكن حد يشاركك فيها؟ يعني أنت قُلت لي إن مرّة كان معاك صاحبك، عادةً بتحب تبقى إيه يعني إيه اللي بيريحك أكتر؟
آه.

على البحر حرفيًا، يعني على البحر، فأنا باحب إن أنا ساعات يعني الطقس أو الحاجة اللي أنا باحبها كده، لمّا عمومًا لمّا باروح باحب إن أنا أجيب الكرسي بتاعي، بيبقى عندي كرسي كده صغير، تمام، وباروح هناك ناحية الكافيه باحب إن أنا أقعد هناك الناس هناك حتى عارفينّي، عايز أقول لِك يعني صاحب المكان هناك نفسُه عارِفني من زمان أوي، من وأن
أيوه من كتر ما بتروح يعني؟
بالضبط، آه ب باروح كتير ما أنا باقول لِك أنا ممكن في الشتا بجد أسافر أسبوع وأرجع آآ، بعدها ممكن بعدها مثلًا بشهر، شهر ونص كده والَّا حاجة، أسافر أسبوع تاني وأرجع، فأنا ممكن أقضّي في الشتا مثلًا أسافر مرتين 3 بجد يعني، كل سنة، والصيف برضه باسافر كل فترة كده عشان برضه أطمّن على الشقة، لأن إحنا عارفة اللي هو بنأجّرها فاهماني؟ إحنا بنأجّر الشقة
آه. حلو أوي، آه. ب إمم. بتستمتع أكتر علشان ما بيبقاش في زحمة بقى زحمة المصيفين، أو الناس اللي بتبقى موجودة بقى، وال والصيف وحر الصيف والكلام ده، بت بتبقى مستمتع أكتر في الشتا عشان كده؟
آه. دي حقيقة فعلًا، الشتا أصلًا بيكون جو هناك حلو، وعارفة اللي هو أنا أصلًا يعني زي ما قُلت لِك، إحنا بنأجّر الشقة كتير، بالذات في الصيف، فأنا باضطّر أروح الصيف كتير برضه، يعني وفي ناس على فكرة بتحب تروح في الشتا في الشقة هناك، فأنا برضه باروح أأجرها لهم فاليوم اللي أنا باروحه ده باحب أستغلّه بقى، باجيب مثلًا هو في الطبيعي أصلًا عارفة اللي هو لمّا ب سواء بقى اليوم اللي أنا باروحه ده عارفة اللي هو خطف كده، أو مثلًا باروح أقعد 3، 4 أيام باعمل إيه بقى؟ باجيب باكون جايب كرسي كده ونازل رايح الكافيه هناك أقعد هناك، تمام، باجيب كرسي من الكافيه عادي واحط الكرسي اللي أنا جايبُه ده عليه رجلي كده اللي هو قدّام كده، واحط رجلي يعني عارفة اللي هو أحط رجلي على الكرسي نفسه.
إمم. ق قاعد على كرسي وفارد رجلك على الكرسي التاني. <laughs>
بالضبط، بالضبط و واطلب مثلًا عارفة اللي هو أطلب مثلًا قهوة والَّا حاجة، و يكون معايا كتاب أنا باحب باحب الروايات.
إمم، ام لأ ناقص فيروز بقى كنت لسه هاقول لك <laughs> ناقص فيروز، همم.
هو ده حصل فعلًا، أنتِ كأنِك بتتنبئي دي حقيقة فعلًا، <laughs> عارفة اللي هو أنا حاطط الهاند فري في ودني وقاعد باسمع أغاني فيروز بقى، وبالنسبة لي أنا باحب اتنين، أكتر اتنين باحبهم بصراحة في الأغاني آآ، فيروز وعايدة الأيوبي، دول أنا باعشقهم بالذات عايدة الأيوبي دي دي صوت عارفة والله باحس صوت ملائكي كده، بالذات وهي صغيرة اللي هي كانت بتغني يا ياه يا الميدان دي، دي بقى وهي صغيرة حاجة ما اقولكيش، حاجة تحفة، بجد بقى.
إمم. آه. إمم. أيوه، أيوه. إمم، بتحب تسمع إيه في اللحظة دي؟